Thì trong cái trường hợp này, khi mà cái cái cách trực diện nhất, có nghĩa là đối thoại trực tiếp nó không mang đến cái sự hiệu quả, thì trong cái trường hợp này thì bạn có thể là âm thầm thay đổi bằng những cái, gọi là, những cái điểm nhỏ nhỏ nhất. Mình ví dụ nha, ví dụ như là, ừm, trước khi mà, à, bạn chuẩn bị cái một món ăn cho anh, cho ông xã của mình, thì ví dụ như ngày trước thì bạn sẽ sử dụng những cái loại gia vị, những cái loại hương liệu với cái, gọi là, cái công thức là 100% hoàn toàn tùy theo từng loại nguyên liệu. Bạn có thể dần dần bạn thay đổi, có nghĩa là bạn gia giảm dần dần, dần dần, có nghĩa là mình sẽ giảm từ từ, từng từ thông qua từng cái bữa ăn. Chính cái việc, ờ, chính cái việc mà bạn có nghĩa là vẫn thay đổi, nhưng mà giảm một cái cách từ từ, từ từ, thì anh ấy sẽ không có, gọi là, không có sớm nhận ra. Đúng rồi, đấy, nhưng mà đến khi mà anh ấy nhận ra thì anh ấy thể dần quen được ăn với cái lối ăn thanh đạm của bạn rồi.
Ừm. Ừm, ừm, hiểu, hiểu. Ừm hứm. Yeah. Hiểu, hiểu. À. Nhận ra. <laughs> À, vậy đó hả? OK, mình hiểu cái chiêu này luôn, trộm long tráo phụng, phải hông nè? Nhưng mà làm lén lút, phải hông nè? OK. Tức là thay vì á lật bài ngửa ra nè: ''Anh ơi, vậy đi hổng chịu ha.'' OK, lén lén, lút lút thay đổi con bài ha. Tức là thay vì mình, ờm, nấu mà ví dụ cơm chiên mà ít dầu quá nó khô khan lạc lẽo, mình bớt dầu từ từ chứ đừng có bớt một cái rụp luôn. A, hiểu, hiểu. Ừm, rồi, thí dụ bây giờ, ờ, đồ ăn mà động vật mà mình thế bằng thực vật liền nó khó, mình 5-5 hả bạn? Hay là 7-3 từ từ?
Đúng rồi, chính xác. Ừm, ừm. Đúng rồi. Chính xác là như vậy, đấy. Ngoài ra nữa